Mira, la verdad es que nosotros, bueno, compartimos, eh, los gastos. Em, presupuesto así como tal definido como que no tenemos, somos un poco más, eh, cómo decirlo, espontáneos en ese sentido. O sea, obviamente nos decimos que hay que tener siempre un poquito de de dinero guardado en caso de cualquier emergencia. Em, también, eh, teniendo en cuenta el transporte, eh, la alimentación, el lugar donde nos vayamos a hospedar, siempre se necesita un poco, eh, de de tener un estimado, un aproximado de cuánto dinero necesitaríamos, digamos, para poder llevar a cabo esta este esta escapada. Pero así como que manejar un un presupuesto definido, eh, con una cifra que yo te diga a ti claro que es de de de este monto, no, no tenemos. Pero pero sí tenemos un presupuesto que nos permite al menos barajar entre distintas opciones y estar abierto a la posibilidad de de claro, de sea cual sea la la opción que se presente, nosotros tenemos, digamos, el el dinero para para poder llevarla a cabo.
Okey, entiendo. Qué bueno, me me gusta saberlo. Am, bueno, eh, yo te pudiera sugerir, de verdad eh, de momento que fueras empezando con escapadas de 1 fin de semana, eh, escapadas, digamos, de 1 día posiblemente en la ciudad, eh un spa, o sea, ir a una parte, digamos, como de naturaleza eh, solo para empezar, para después luego ir, eh, buscando una más, digamos, a tu gusto.
Mm. Me parece una buena idea. O sea, tal como tú dices, como que empezar con unos, eh, pasos más chicos, digamos, como que empezar por algo más cerca, em, empezar con también, ya como tú dices, actividades que podamos llevar a cabo en la ciudad misma, como qué sé yo, en el caso de querer escaparnos por un día a un centro de spa donde podamos, qué sé yo, tener distintas actividades que que nos permitan relajarnos. Eh, o también, como tú dices, quizá optar por por la naturaleza, em, ir, qué sé yo, a un a un parque que no esté quizás demasiado lejos de donde vi vivimos y pasar ahí el día o la tarde. Y y claro, veo lo que dices y me parece una excelente idea como para empezar eso de de claro, eh, empezar por con pasos más chiquititos para después ya quizá ir afianzándonos un poco más, pero pero me gusta mucho lo que me dices.